Allora guarda, mhmm, volevo parlare un attimo con te, ehm, di una difficoltà che sto, mhmm, diciamo attraversando, e non so bene, mhmm, come gestirla, ehm, e quindi ecco volevo chiederti qualche consiglio. Il punto il problema è che mi sono trasferita in una nuova città e non conosco nessuno, non ho parenti vicino, amici vicino perché comunque, uhm, sono lontana da un paio di di ore da casa, e e ho difficoltà a trovare nuove amicizie. E quindi mi sto senden-sentendo un po' sola, <chuckles> ecco.
Mi dispiace tanto che tu ti senta così. Diciamo che è cosa comune quando qualcuno si trasferisce in un nuovo luogo, di essere un po' a corto, no, di amici, specialmente se non abbiamo già qualcuno che lavora o studia in tale città piuttosto che Paese o eccetera. Ehm, specialmente a volte quando magari addirittura si va fuori Italia, no, ehm, però, ehm, bisogna trovare quella forza di dire: "Okay, n anche in questo caso ricomincio da capo", mhmm, pensare positivo perché non sai mai, ehm, se le tue aspettative possono essere superate, quindi c'è la probabilità che anche questo esista, quindi non è una brutta cosa per niente. Ovviamente dipende anche da quali sono i tuoi hobby, la routine, il tipo di lavoro o il tipo di studi che fai, infatti volevo chiederti: ma tu ti sei trasferita per studio? Lavori anche? Come mhmm, come mai hai fatto questo trasferimento?
Mh-mh. Mh-mh. Allora, il trasferimento, uhm, c'è stato per amore, perché, uhm, il mio compagno, uhm, si è trasferito a sua volta in questa città. Ehm, quindi è stata più che altro la volontà di stare insieme, ehm, e di stare in un posto, diciamo, che fosse a metà strada dalla mia città di origine e dalla sua città di origine. Ehm, quindi, ecco, entrambi ci troviamo quindi senza amici. Ehm, per quanto riguarda il mio lavoro, io faccio un lavoro online, ehm, cioè prettamente online, comunque mi sposto, uhm, faccio la grafica, uhm, quindi, mhmm, <clicks tongue> sono libera professionista, non ho, ehm, colleghi, dipendenti, quant'altro. Ecco quindi, <laughs> cioè, mhmm, si toglie una bella fetta di di conoscenze, diciamo.
Ah, okay, mi rendo conto di che situazione è, però, ehm, non ti buttare giù, vedrai che, ehm, ci sono tanti modi per fare amicizia anche in contesti dove dici: "Lavoro da casa," quindi sicuramente la cosa del lavoro, ora come ora almeno, è da accantonare perché, uhm, avendo il lavoro, sai, in smart working, tipo mhmm, non è sempre semplice. Però questo sicuramente ti permette di, uhm, avere delle occasioni diverse come per esempio quella, che ne so, di iscriversi per esempio a un corso di qualcosa, oppure di frequentare un ambiente come può essere la palestra, che è quella dove, ehm, si riescono a fare molte amicizie, molti agganci anche, perchè quello bisogna anche contare che è importante, no, poi aggancio per aggancio che che ti dà anche qualcosa di positivo, in altre cose anche, e infatti volevo chiederti: tu, ehm, fai sport? L'hai sempre fatto? Non lo fai? Mhmm, cioè hai preso in considerazione magari l'idea di iscriverti, uhm, anche a un corso in palestra, sai che fanno i corsi non soltanto individualmente parlando con gli attrezzi, per esempio in sala pesi?
Mh. Sì. Ehm, guarda, sì, in realtà <chuckles> come ultima spiaggia, ci stavo pensando. Però, ehm, non sono una persona molto sportiva, ecco, il mio fare sport si limita a fare delle passeggiate, uhm, ecco giornaliere, ma giusto per distendere la mente, comunque per il fisico, uhm, cioè per stare bene, ecco, con me stessa. Però no, non sono una sportiva e non sono neanche una tipa da palestra. Quindi forse questo diventa pure un po' difficile, e
No, vabbè, ci può stare, nel senso non è che deve piacere proprio a tutti, ci sono anche molti altre alternative. Volevo chiederti: in generale, ti consideri una persona timida?
No, guarda, non sono una persona timida. Uhm, <smacks lips> forse mi mancano proprio, uhm, degli spazi, uhm, di aggregazione, non so, proprio posti, uhm, mhmm, dove, ecco riunirmi e parlare con altre persone, ehm, di hobby. Mhmm, questo non riesco a fare, non riesco a trovare in realtà.
Ehm, guarda, allora, ehm, c'è una cosa molto interessante uhm, a parte il fatto che ovviamente mi hai detto che ti sei trasferita per amore, quindi, mhmm, immagino che, come mi dicevi, tutti e due siete nella stessa situazione, no, comunque vita nuova, dobbiamo farci degli amici, in sostanza. E adesso ovviamente il telefono ha un'importanza abbastanza grande nella nostra vita, vuoi che non voglia, sia per le sue cose positive che negative. Però, per esempio esiste un'applicazione, uhm, che, ehm, ce ne sono varie in realtà, ti danno la possibilità di andare a cena con degli sconosciuti, di organizzare delle tavolate e, uhm, in dei posti della tua città. Lui ti ti mette a disposizione, diciamo, uhm, queste chat dove con gli amici si va a organizzare questo tavolo per andare a mangiare e, uhm, ti permette di fare nuove amicizie. Ovviamente c'è anche una specie di selezione, cioè nel senso: persone con interessi comuni. Infatti di solito tu in questa applicazione appena ti iscrivi, inserisci quali sono i tuoi hobby, interessi comuni, e ti cerca persone simili a te per andare a fare questa specie di tavolata, sia per una serata che per una cena o un pranzo.
Sì. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Ah. Mh-mh. Ah, ma dai, mhmm sai che non la conoscevo? È un'ottima idea. E, effettivamente sì. Poi, ecco, fare tavolate con persone con gli stessi hobby, rende tutto molto più, no, mhmm, ehm, tranquillo, ecco, se vogliamo. E invece sempre sui social, mhmm, secondo te dovrei cercare dei gruppi, ecco, con sempre legati agli hobby?
Potrebbero esserci, potrebbero esserci. E banalmente ci sono anche persone che fanno amicizia, ehm, proprio perché trovano sui social, mhmm, de delle pe delle altre persone che hanno interessi comuni. E magari a volte, sai, rispondendo a una storia più più più che a un'altra cosa, si riescono a creare queste amicizie. E succede molto in ambito di concerti, per esempio, non so se tu frequenti, ti piace andare a sentire le band o i cantanti. Di tanta gente che va da solo perché non ha l'amico, l'accompagnatore con cui andare. E spesso, sotto i post dei concerti, se vai a vedere i commenti, la gente scrive tipo: mhmm, "Ciao, io sono da solo, c'è qualcuno che vuole andare?". Ovviamen dando una bella preview del profilo, vai a vedere il profilo, vedi se può essere, diciamo, se ti ispira come persona. E tanti si conoscono proprio per andare insieme a vedere un concerto.
Mh-mh. Oka Ah, sì. Sì, sì. Sì, sì. Mh-mh. Ah, vedi, questa cosa, <chuckles> nemmeno questa cosa sapevo. Beh, è molto interessante, anche perché comunque è un hobby dinamico e è davvero interessante. Ehm, guarda, allora io, mhmm, ti devo dire, mi sento già più sollevata ad aver parlato con te perché mi hai fatto vedere un po', <chuckles> qualche spiraglio. E, interessantissima l'applicazione che mi hai suggerito. Quindi grazie per avermi ascoltato, mhmm, veramente mi ha fatto veramente piacere e e ti farò sapere, ecco, come andrà con con questa applicazione, e vedrò poi anche sui social, perché effettivamente non ci avevo mai pensato.
Guarda, sono veramente contenta che queste 2 idee, ehm, tu possa metterle in pratica, e che comunque ti sento entusiasta e un po' più sollevata. E ti lascio l'ultima terza, che è quella di vedere se magari c'è qualche associazione di volontariato che ti permette nel nella tua città, nel tuo paese, dove sei adesso, di, uhm, non lo so, magari anche dare un'ora alla settimana, un'ora al mese addirittura. Però, magari qua si fanno tante amicizie, quindi ti consiglio anche questa terza scelta nel caso.
Okay, ottimo, grazie davvero. Ti farò sapere poi. Grazie.
In bocca al lupo, sono contenta e vedrai che, ehm, farai presto amicizia tu e anche il tuo ragazzo. In bocca al lupo.